Kitap okumakla film izlemek hikâyeyi nasıl değiştirir sence?
Eee, ya, bence, eee, hikâyenin nasıl anlatıldığına da bağlı çok değişebiliyor ama, eee, kitap okurken biraz daha, eee, karakterlerin iç dünyalarına tek taraflı bakabiliyorken çünkü, eee, kimin ağzından yazıldığı ya da kimin tarafından hikâyeyi okuduğumuza göre çok fark ediliyor. Eee, filmlerde biraz daha, böyle, emm, her 2 tarafın da aslında yaşadıklarını görebiliyoruz. Eee, o noktada biraz daha bakış açısından objektif bakmamızı sağlıyor gibi hissediyorum.
Hı hı. Doğru. Hımm, yani, aslında kitap okurken sen orada kendi hayalindeki o dünyayı canlandırıyorsun. Ama biraz daha filmlerde ya da, işte, sinemada, eee, belki yönetmenin ya da, işte, senaryo yazarının bakış açısı ortaya katılarak belki de, hani, aslında sana, eee, belli bir taraftan bakman sağlanıyor. Diğer tarafta daha özgür olduğunu düşünüyorsun, değil mi?
Hı hı. Eee, yani, aslında böyle bakınca evet, ama aynı zamanda kitapta biraz daha, böyle, kısıtlayıcı bir yer olduğunu da düşünüyorum çünkü, eee, verilen tek taraflı bir hikâye oluyor ama filmlerde ve alıntılar, di ya, uyarlamalarda biraz daha 2 taraflı bakmayı da, eee, öne çıkarıyorlar. O yüzden farklı bir bakış açısı, ııı, sunulması açısından filmlerde de daha objektif bir taraf olduğunu düşünüyorum.
Hı hı. Anladım. Ya, mesela, şimdi, eee, bu şekilde okuduğun bir kitabın filme uyarlandığını düşün. Öyle aklına gelen bir örnek var mı burada senin?
Hı hı. Eee, var. Ben, emm, Jane Austen'ın Aşk ve Gurur olarak çevriliyor ama Gurur ve Önyargı, ııı sının uyarlamasını da kitabını da çok seviyorum ve, hani, çoğu defa okumuşumdur ve izlemişimdir. O yüzden, eee, ı biraz daha böyle şey yapabiliyorum, onları kıyaslayabiliyorum kendi içimde. Eee o var. Harry Potter'ın bence uyarlamaları hem film hem kitap çok ses getirdiği için, eee, çok farklı dünyalar sunuyor
Hı hı. Tamam. <chuckles> Hı hı.
bu ikisi geldi aklıma ilk olarak.
Bu Aşk ve Gurur'dan bahsettin ya, aslında kitabın isminin de farklı olduğunu söyledin. Burada genel, eee, hikâye ne peki sence, yani, o noktada, şimdi, ikisini de okuduğunu ve izlediğini söylüyorsun ve, hani, orada sen bir fark gözlemlemişsin demek ki. Ya, o noktada, mesela, kitapta anlatılan hikâye ile filmde anlatılan hikâye birbirinden ne kadar farklı sence?
Hı hı. Evet. Hı hı. Ya, bence, eee, film çok yüzeysel kalıyor, mesela, o uyarlamada çünkü kitapta işlenen çoğu konu filmde biraz daha, böyle, eee, gündelik bir şekilde işlenmiş. Eee, özellikle, hani, böyle, tarihî şeylerden biraz daha bakış açısı sunabildiği için o kitap, eee, çoğu şey çıkartılmak zorunda da kalıyor ki bu zaten çoğu uyarlamada da yaşanan bir şey. Eee, hani, kitapta olup filmde olmayan da çok fazla şey var ama filmin de, eee, bir noktada, bence, o duyguyu geçirme konusunda çok iyi olduğunu düşünüyorum. Emm, hem, hani, oyunculuklardan kaynaklı olabilir hem de, eee, aslında o hikâyeyi, belki de, çok, ııı, senin de biraz önce söylediğin gibi hem senaryoyu uyarlayan kişi hem de yönetmen, eee, o doğa kısımlarını, yani, doğayla iç içe oldukları o yürüyüş kısımlarını, onun önemini uyarlamada da çok güzel bir şekilde korumuş ve çok, gerçekten, aslında gerçekçi bir, eee, açı sunmuş. O yüzden o o konuda başarılıydı diyebilirim.
Hı hı. Hıı. Hıı. Hı hı. O zaman sana şunu sormak istiyorum, yani, genel olarak, işte, dönem kitaplarından filme uyarlanan, işte, filmler, diziler, seriler yani bu tarz şeyler hakkında sormak istiyorum. Sence o dönemle ilgili kitapta, mesela, işte, yazar bir bilgi vermiş ya da o kendi bakış açısıyla anlatmış orayı. Sence bunlar sinemaya uyarlanırken insanların, belki, alınabileceği şeyleri çıkartıp ya da, işte, o noktada o dönemi daha pozitif göstermek amacıyla farklı anlatmak yani bunlar sebebi ne olabilir sence ya da s bunlar yapılıyor mu sence?
Hı hı. Evet. Eee, buna benzer bir şey yapıldığını görmüştüm ve o diziyi izlemekten uzak durdum, mesela, yani, film değildi ama dizi uyarlaması gibi bir şeydi. Yine, eee, Jane Austen'ın, emm, Gurur ve Önyargı'sından esinlenip yazılan bir kitabın dizi uyarlaması yapıldı. Eee, adını hatırlamıyorum şu anda ama, mesela, tarihî bir, eee, hikâye olarak çıkıyor zaten öyle yazılmış. Tamamen aslında Gurur ve ö ve Önyargı'nın biraz daha farklı bir yerden ele alınışı gibi ama, eee, hikâyenin içinde, işte, dük olanlar ya da k kont olanlar, vikontes olanlar, falan, siyahi insanlar, eee, ve mesela, hani, tarihî bir yerden anlatılıyorsa o dönem İngiltere'de, eee, olay böyle değildi. Şu anda, hani, temsil açısından onları, yani, siyahi oyuncuları kullandıklarını ya da biraz daha, hani, kültürün, eee, ya da fırsat eşitliğinin de, eee, öne çıktığını, çıkarılmaya çalıştığını anlayabiliyorum ama bir noktada, eee, bu gibi eserler biraz daha tarihi de yansıtıyor. Özellikle, hani, mesela, Gurur ve Önyargı'da çok fazla tarihî öğe de var. İşte, feminizm açısından, kadın hakları açısından ya da, işte, o dönemin insanlara bakışı açısından. Eee, çok tarihsel şeyler de var ve, eee, bunları yansıtırken tarihi çarpıttıklarını düşünüyorum bir noktada. Bu, tabii ki, hani, "siyahiler oynamasın" demek değil ama tarihsel bir gerçek varsa da bunu, eee, "temsil etmelerini istiyoruz" diye, eee, görmezden gelinmemesi gerektiğini düşünüyorum. O noktada farklı şekilde çıkabiliyor karşımıza.
Hı hı. Tamam. Hı hı. Tamam. Hıı. Evet. Tamam. Hı hı. Hıı. Anladım. Ya, o noktada aslında tarihi olduğu gibi aktarmak yani o anda, eee, senin de bahsettiğin gibi belki, ııı, o İngi İngiltere'nin o döneminde siyahi bir dük ya da, işte, bir kontes olamayacağı gibi ya da olmadığı gibi ya da, işte, bu tarihî bir gerçekse eğer. Bunun olduğu gibi aktarılması, o dönemin gerçekçiliğini aktarmada çok daha faydalı olacağını, aksi takdirde de birazcık gerçekçiliğini yitirdiğini, en azından, işte, oradaki gerçek olmayan şeyi senin gözünün sürekli gördüğü noktada, yani, bir noktada aslında oradan uzaklaştığını söylüyorsun ve, hani, bunun da aslında, hani, yapılabilir ama yapılmasa, yani, gerçeğe sadık kalınsa daha, eee, etkili olacağını söylüyorsun. Peki, o noktada o çekimleri düşün ya da, işte, o filmin uyarlamasını düşün. O noktada, eee, o gerçekten filmin, eee, ya da, işte, kitapta geçen o, eee, arazinin ya da o, işte, kitabın geçtiği şehri düşün ya da tam olarak o alanı düşün. Tam ona benzer bir şeyi de çekmeleri ya da çekmemeleri sence ne kadar önemli? Ya, o noktada gerçekten oradaki aslında, hani, belki o evin tasvirini tam olarak oraya yansıtıp yansıtmamaları vs. çevre etkileri sence ne kadar değiştiriyor kitapla filmi?
Evet. Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Bence çok değiştiriyor. Eee, ben takılırım da öyle şeylere çünkü, hani, <chuckles> edebî bir yerden bakınca özellikle kitap uyarlamasındaki şeylerde gerçekten onların özellikle rengi verildiyse, özellikle yapısı verildiyse onların bir sebebi oluyor. Eee, onun da yansıtılması hikâyenin açısından bence çok önemli. Yani, şey de olabilir, hani, bu sadece renk de değil, küçük bir evde oturduklarını söyleyen bir aileye kocaman bir ev veremeyeceğiniz gibi, eee, diğer özellikleri de biraz daha, böyle, hikâyeye uygun yapmak gerekiyor. Mesela, işte, Gurur ve Önyargı'dan devam edecek olursak, eee, onların sürekli doğada yürüdüğü, bazen, işte, çamurlu yollardan geçtikleri, bazen yağmur yağdığında ya da çok, hani, böyle, yürünecek bir mesafe olmadığı gibi şeyler, bunlar hikâye açısından önem taşıyan da şeyler. Çünkü, işte, maddi durumlarını ya da hayat şartlarını ortaya koyuyor. Orada mesela günlük güneşlik, hiç yürümedikleri ya da, işte, sürekli arabayla gezdikleri, yani, işte, ı eee, at arabası ya da ne kullanılıyorsa artık, emm, onunla gezdikleri bir gerçeklik yaratmak aslında hikâyeden de uzaklaştırıyor. Çünkü Ha, uyarlama diye bu arada şey de yapılabilir, hani, adaptasyonda tamamen gerçekliğe sadık kalınmak zorunda değil, onu da düşünmüyorum ama o kitabın adını verip, eee, onun uyarlaması olduğu söyleniyorsa da ben gerçekliğe sadık kalınmasını isterim.
Hıı. Tamam. Hı hı. Tamam. Hıı. <chuckles> Tamam. Hı. Peki. Hımm, anladım, peki, yani, bu noktada, belki, oradaki, işte, görüntü ya da senin kafanda kitap okurken oluşan görüntüyü, mesela, filmde ya da, belki, bir dizi uyarlamasında vermeleri senin oru ya haya mesela, o evrene girmene aslında, bir noktada, fayda sağlayabilir. Peki, sana şunu da sormak istiyorum. Şimdi, diyelim ki, işte, kitapta, eee, oradaki oyuncu, işte, ya da, işte, oradaki karakter kahverengi saçlı, beyaz tenli, işte, 1.65 boyunda bir kadın tasvir ediliyor o kitapta ve filmi bir açıyorsun, işte, sarışın, eee, daha böyle, eee, kalıplı ve, hani, daha uzun bir kadın oynatmışlar. Şimdi, sence, bu noktada, bu karakterlerin kitaplardaki hâline, eee, özgü kalması ve, hani, ona göre oyuncu seçilmesi hakkında ne düşünüyorsun? Yani, o noktada, seni bu hikâyenin gerçekliğinden uzaklaştırılabilecek bir şey mi bu?
Evet. Hı hı. Hı hı. Eee, ya, bence, yine hikâyeye göre çok değişiyor. Eee, bu, mesela, şey, biraz önce Harry Potter'ın uyarlamasından da bahsetmiştim. Eee, onun yeni bir uyarlaması çıkıyor, mesela. Kitapta geçen özelliklerden çok daha farklı özelliklere sahip oyuncular da alındı ve bu çok, eee, tartışmaya da yol açtı. Ama, mesela, orada şey yok, yani, işte, eee, be Harry'nin, belki, gözlük takması, mesela, çok önemli ya da, işte, saçının o yara izini kapatıyor olması çok önemli. O yüzden öyle seçilmesi gerekiyor ya da öyle, eee, belki de, giydirilmesi gerekiyor. Ama, işte, Harry'nin kahverengi gözlü olması benim için hikâyede çoğu şeyi değiştirmeyecek. Babasını da kahverengi gözlü yaptıkları sürece aynı hikâye devam edebilecek ya da, işte, bu, eee, siyahilerin alınıyor olması konusunda. Emm, Eliale'dı galiba. Eee, deniz kızı hikâyesinde, bir, böyle, çizgi filmden uyarlanan, onun da kitabı var. Orada da, işte, kızıl saçlı bir kadın var ama şu anda, eee, siyahi bir oyuncu alındığı zaman, eee, oyuncu kadrosuna, şey oluyor, "Hikâyenin gerçekliğini bozuyorsunuz." oluyor. Ama bir deniz kızının siyahi olması çok önemli bir gerçeklik değil benim için, yani, o kölelik gibi çok ciddi bir durum varken bunu yanlış yansıtmakla, insanların zamanında ırkçılıklarından dolayı sadece, eee, farklı beyaz insanları, eee, kadroya almaları çok farklı yönler. O yüzden hikâyeye dâhil edilebildiği sürece benim çok umurumda olmaz. Eee, hoşuma da gider böyle değişikliklerin yapılması. Ama bazen de gerçekten hikâye konusunda çok, eee, tutarlı olunması gerekiyor.
Tamam. Hıı. Doğru. Hımm. Tamam. Hı hı. Hı hı. Anladım. Hı hı. O zaman aslında sen şimdi bu, hani, eee, tutarlılıktan bahsettiğin için aklıma benim bir şey geldi burada. Şimdi bu, ııı, Yüzüklerin Efendisi serisi vardır mesela, hani, bunun kitapları vardır, işte, hani, eee, film serisi vardır ve çok popülerdir. Hani, orada da aslında, işte, ırklar yaratılmıştır o yazar tarafından. İşte, elf'ler vardır, işte, eee, ondan sonra cüceler vardır vs. aslında bu noktada, hani, normal şartlarda gerçek dünyada olmayan şeyleri, kitapta betimleyerek bir şekilde, eee, aktarmıştır oradaki yazar ve filmlere de aslında genel olarak bu şekilde yansımıştır. İşte, elfler uzun yaşar, uzun kulaklıdır, işte, eee, beyaz tenli ve, hani, gerçekten, eee, yaşlanmadığı için çok da güzel görünen, eee, hani, aslında estetik bir, eee, ırk olduğu söyleniyor o noktada. Şimdi bu noktada bu, işte, karakterin tasvirine ters ya da, işte, daha, böyle, eee, belki ork'a yakın, şimdi ork da orada tasvir ediliyor. Hani, elf'i ork gibi göstermek ya da ork'u elf gibi göstermek gibi aslında ama yaptıkları şey, hikâye aynı ama sadece burada görüntüler, işte, ters dönüyor. Şimdi bu noktada bu hikâyeyi ne kadar bozar sence?
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Ya, bence, eee, tamamen şeye de bağlı mesela, yani, o ork'ların canavarımsı gösterilmesinin arkasında nasıl bir sebep var ya da bunda, eee, o tasviri nasıl kullanıyorlar? Bence onun da çok önemi var. Ama eğer dediğim gibi, ya, bir bence, eee, bir uyarlama yapılıyorsa ve bunu yazan bir kişi varsa, eee, öyle kabul etmek de gerekiyor ama çünkü, hani, şey var, hani, eğer, böyle, biraz daha senin de elf tanım ya da kitapta yapılan elf tanımından, eee, farklı bir şekilde yapıyorlarsa o zaman o elf değil, biraz daha ork'a yakın bir şey oluyor anladığım kadarıyla. Ama o zaten öyle bir karakter varken o karakteri, eee, biraz daha, hani, o karakterle oynayıp farklı bir karaktere dönüştürmeye de gerek yok. Ama hikâye açısından, eee, herhangi bir şey olmayacaksa, hani, değişen bir şey olmayacaksa, sadece yönetmen seçimiyse bu, eee, uyarlamalara bağlı olarak yine bence kabul edilebilir bir şey olması gerekiyor.
Hı hı. Tamam. Hı hı. Hıı. Anladım. Peki, o zaman sana şunu da sormak istiyorum. Hani, işte, kitapları okuyorsun, ondan sonra filmlerini izliyorsun, uyarlamaları da bir noktada, işte, beğendiğin noktaları da var. Şimdi diyelim ki orada, hani, oyunculuklar çok güzel ve, hani, hikâyeyi de güzel aktarmışlar. O noktada müziği bir filmin ya da, işte, a uyarlanmış filmin müziği ne kadar etkili? Yani, işte, bazı filmler vardır, işte, akılda kalır. Mesela "Baba" serisinin filmleri genel olarak herkes bilir. Ya, o noktada şimdi senin çok sevdiğin bir kitap, bir filme uyarlandı. Her şey güzel ama müziğini hiç beğenmedin. Bu ne kadar etkili sence?
Hı hı. Hı hı. <sniffs> Evet. I hı. Eee, ya, çok etkili değil, onu tekrar izlemem ya da açarım sadece sevdiğim sahneleri izlerim. Eee, hani, beğenmediğim noktada çok önemli olmaz benim için ama eğer beğeniyorsam ki bazen şey oluyor kitapta sadece sözleri olan, eee, müziği duyamadığımız, bunun da uyarlaması yapıldı mesela, diziye çevrildi sonra ve kitapta sadece sözlerini görebildiğimiz, eee, şarkıları bayağı bayağı albüm hâline getirdiler ve dizi uyarlamasında dinleyebildik bunları. Eee, mesela bu bence çok farklı bir deneyim sunuyor ve gerçekten o, hani, ben sonuçta söz, müziği kendim hayal edebilem hay hayal edemem, yani, öyle bir yetim yok, o kadar gelişmiş değil o yetilerim. Emm, o yüzden bunu gerçekten insanların, işte, bir, eee, şarkı yazıyor olması, bir uyarlama yapıyor olması onun üzerine ve bu kadar uğraşıp bir gerçekten albüm çıkarmış olması ortaya mesela, o deneyimi benim için çok başka bir yere götürdü.
Hımm. Tamam. Hımm. Evet. Hı hı. Evet. Anladım. Peki, bu müzikle ilgili olarak sana son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi bu, hani, örnek verdiğim bu Gurur ve Aşk'tan ıl alakalı, hani, o noktada şimdi dönemi yansıtması gerektiğini düşünüyorsun ya, aslında bu filmin bütünlüğünü ya da kitabın bütünlüğünü, hikâyenin bütünlüğünü sağlamak için o noktada, işte, müziği yapmışlar ama, eee, sözler de belki belli. Orada da hiç o döneme uygun olmayan bir ritim kullanmışlar ve, hani, belki o filmi izlerken "Ya, bu ne?" dedirtiyor sana. Bu senin film izleme zevkini ya da filme olan vereceğin puanı değiştirir mi?
Hı hı. Evet. Hı hı. Ya, değiştirir, eee, onun üzerine yapılan uyarlamada böyle bir şey olmuştu. Modern şarkılar çalıyorlardı, uyarlamalarını çalıyorlardı ve ben gerçekten o dönemde hissedemiyordum kendimi. O yüzden etkiliyor, diyebilirim.
Hımm. Anladım ya, aslında burada müziğin de çok önemli olduğunu söylüyorsun. Eee, çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ediyorum.
Evet. Ben teşekkür ederim. Hoşça kal.
Görüşürüz.